Ты знаешь, мы недавно встретились с друзьями моего детства, и, э, мы периодически встречаемся, и, эм, все уже взрослые, все уже с семьями со своими, ну, большинство из нас. Вот. И как-то, м, я вдруг понял, что, а, э, все мои друзья, а, ра вот раньше, да, наши, э, разговоры были о будущем, о том, что нас ждёт впереди, о каких-то свершениях, да, у нас как-то горели глаза. А сейчас я смотрю на, э, всех этих людей. Нет, они всё ещё мои друзья, и всё нормально, но они как-то как будто бы перестали, э, м, э, верить в лучшее, они перестали мечтать, они как будто бы вот сели, м, на том месте, где они сидят, и не сказать, что они счастливы. Глаза потухшие, и они, в основном, э, перемывают кости или говорят о политике и ещё какие-то такие вещи, которые, ну, на самом деле, они на это повлиять никак не могут, вот, а просто обсуждают, потому что, ну как, вроде как есть повод обсудить, и всё. И я в этот момент подумал, что, а, вот мне это, э, как будто бы абсолютно не интересно. Я, пх не хочу с этим з ну, иметь ничего общего, и я с начал от отдаляться от них. И когда следующий, у у мы там встречаемся в следующий раз, да, я нахожу повод, чтобы не не встречаться, потому что мне как будто это угнетает. Но при этом мне хочется, э, поставить какую-то такую цель, которая была бы меня вдохновляющая, как раньше, когда мне было 20, и у меня горели глаза, и мне до сих пор этого хочется. И вот мне интересно твоё мнение. Скажи, пожалуйста, это просто со мной что-то не так, или мне нужно всё-таки как-то уж давно определиться и, э, не не мечтать о чём-то большем? Либо, всё-таки, это нормальное состояние у меня, и мне надо продолжать, э, верить в лучшее и этого добиваться.
Понимаю. М-да. Слушай, я тебя прекрасно понимаю. И это на самом деле очень тяжелое чувство. И, в основном, вот эта тема часто накрывает именно как раз таки после встреч с друзьями детства. Это как будто прошлое, знаешь, внезапно встаёт рядом и спрашивает: "Ну что ты туда ли пошёл?" Да. И внутри становится так может стать и пусто, с тревожно, странно. Я тебя прекрасно понимаю в этих ощущениях. И, м, хочу знаешь, ск вот сразу сказать такое что, с то что ты почувствовал растерянность или вот такое потерю смысла, это знае знаешь, не значит, а, что с твоей жизнью что-то не так. Это значит, что ты вырос, что ты больше этого и и выше этого. Рост почти всегда, да, сопровождается таким тихим небольшим вот кризисом. А, и я вот хочу сказать, э, когда ты смотришь на друзей детства, ам, мозг автоматически начинает вот это сравнивать траектории, да. Искать там кто куда дошёл, и от этого не и становится вот тяжело. И вот и хотела тебе сказать, что ты не отстал и никак там ни реа э, н ни ни не реализовался, ты просто вот в такой точке пересборки. И, м, вот хотела тебе вот такой в вопрос спросить уточнить, а, можешь ли сказать, ам, вот какие, а, части жизни вот сейчас на данный момент тебе вот кажутся такими, а, вот пустыми вот или т трудными? Можешь сказать пожалуйста?
Мгм. Ну да. Интересно. Да, да, да. Давай. А, для меня лично, а, то, что я, м, <tsk> не хочу оставаться на достигнутом, которое у меня есть. Во-первых, я не считаю, что мои достижения, а, а, б какие-то большие, именно карьерные, но их, и по сути, и нету, вот. А, к понятно, что у меня есть семья и ребёнок это моё достижение, но это п понятно. То есть, тут как бы вот оно есть уже, всё вот оно есть и окей, всё чё здесь. Э, молодец, я что. <sucks teeth> Вот, ам, что с что с точки зрения карьеры, <tsk> мне хотелось бы, э, чего-то другого. И я, эм, вот с одной стороны я мог бы сказать: "Ну, окей, вот есть какая-то работа и работай! Ну, и нормально, чё. Деньги же приносит, э, по по всем своим этим, м, кредитам ты платишь, ну и хорошо!" Вот. Но мне так скучно. Мне хочется к э, н находить и какие-то смыслы в жизни. Мне хочется в этой жизни тоже не просто существовать, а, приносить либо пользу людям, либо насыщать свою жизнь какой каким-то смыслом. От которого я буду получать прям настоящее удовольствие, а не просто её проживать. Потому что, ка такое ощущение, что просто жить, вот просто жить это как будто так глупо и пошло.
Понимаю. Понимаю.
Понимаешь?
Да, понимаю тя прекрасно. Конечно, это, м, вот потеря такого смысла. Ин ин иногда вот это, э, ощущается как пустота, но на самом деле это просто пространство вот для нового, вот что ты и сказала, что хочется и то, и другое. И, а, знаешь, я думаю, что ты не обязан как-то срочно понимать, а, кто ты и куда идешь. Знаешь, не всё и сразу. Ам, иногда достаточно честно сказать себе: "Вот я сейчас ищу, и это нормально". Ты ты живой, ты думаешь, ты чувствуешь, ты как человек же и, ну, не робот, и это уже гораздо больше, чем кажется. И, м, а, вот хотела у тебя вот ещё такой момент уточнить: а, а есть ли вещи вот, которые, а, раньше приносили радость или смысл, или вот которые вот, как ты говоришь, что и сейчас тебе что-то нравится? То есть, э, есть ли что-то конкретное, можешь сказать?
Мгм. Конечно, у меня мне всегда нравилось кино, литература, писательство и сценаристика. Вот эти вещи, э, которые всегда мне раньше нравились, щас нравятся, и я подозреваю, что будут нравиться в будущем. Другое дело, что мне раньше проще было находить среди своих друзей, а, э, понимание на этот счёт. А сейчас, когда я говорю, например, что-то из разряда Вот, собственно, почему у меня и такое разочарование, да, в моих друзьях в том числе. Что я им говорю, например: <sniffs> "А, а я вот вот щас вот, э, там роман начал писать". И они такие: "А, ну понятно. Ну что, всё всё никак не наиграешься?" Ну, то есть они мне прям это не говорят вот такими словами, но, а, я это это понимаю, я это считываю. И потому что их, э, вот то, что я сказал, их это не, э, вдохновляет. Они такие: "Ну, понятно". И дальше там о каких-то своих ц совершенно таких вещах говорят, о которых, ну, мне это неинтересно. Там, опять же, про какую-то политику, чё вы про неё говорите? Э, вы ничего это всё равно изменить не можете, вот как есть, так и есть. Что вы перемываете одно и то же, э, на причём на каждых наших встречах. Э, в такое ощущение, что у а у они перестали вот, м, <tsk> не знаю, э, мечтать о чём-то действительно п по-настоящему, м, важном. Хотя, может быть, на самом деле, это они на самом деле говорят о важном, а я, э, в каких-то мечтах своих, э, летаю. Вот, ну, в как-то вот так.
Понимаю. Да. Понимаю. Понимаю тебя. Да, и это тяжело. Когда вот вроде раньше были на одной волне, а сейчас совершенно как будто разные люди и не понимаете друг друга. Конечно, это очень тяжело ощущается, и хочется как бы взаимного понимания, а ты его не видишь. И, э, после таких встреч как раз таки и остается вот этот такой, н неприятный тихий осадок. Будто что, ты знаешь, э, сдвинулось и больше не встало на место, и вот ты это ждешь, вот этого продолжения, а его нет. Как бы и просто, да, вот этого вот отклика, просто не видишь его. И, м, вот знаешь, а есть ли вообще у тебя поддержка сейчас? Именно ты кому-нибудь рассказывал об этом, и либо ты разговаривал с друзьями об этой теме?
Ага. Мгм, точно. Вот это от отличный момент, потому что я очень сильно, э, еще сильнее начал ценить свою семью. Моя жена, она как раз очень хорошо понимает, что такое вот эта творческая нереализованность, и когда человек пытается, э, даже вот у уже в в возрасте, а он продолжает чё-то делать, пытаться сделать. Она меня-то как раз очень сильно поддерживает. И я это воспринимал всегда как, э, само собой разумеющееся. Ну, потому что это то то то всю жизнь так. Ну, и нормально. Ну, т а ну, а чё? Е, по жене н не поддерживать меня, да? Ну, действительно, ну, жена же уж ш она, она ж, э, хочет, чтоб мне было хорошо. А тут я встречаюсь с друзей, их жен, в том числе, вот, или мужей, ан И я понимаю, что, оказывается, нет. Оказывается, не так. Оказывается, если, э, например, есть, э, люди, которые, наоборот, всячески ограничивают своих, вторую половину, не дают им возможности чё-то творить и, наоборот, к как бы, приземляют. И говорят, что вот, э, есть работа- работай, а вот эти все глупости твои брось. И я несколько раз вот это вот зане этот разговор заводил, и когда я слышал такое, я понял, что мне очень сильно повезло со своей сукру супругой, то, что она мне, ам, меня поддерживает в моих вот этих вот стремлениях, э, чё-то делать, пытаться чё-то достигать и верить, э, в какое-то лучшее будущее, более интересное и более какое-то осмысленное, что ли.
Понимаю. Да. Понимаю. Да, я понимаю, и, эм, вот то, что ты сказал, а, м, я думаю, знаешь, можно как-то убрать как раз вот это ожидание, а, глубины, потому что контакт, знаешь, не всегда вот эта вот душевная близость именно вот с друзьями, да, если это тебя напрягает. Вот как ты говоришь, что и вот с женой у тебя вот повезло, и это совершенно, о в такое счастье, это очень классно. И, ам, да, и вообще, если с друзьями, да, тебе ни никак не составить вот этот вот личный контакт, а душевную близость, то и можно всё-таки убрать вот это ожидание, да. Иногда, м, вот этот контакт может быть таким редким, поверхностным, спокойным, и этого может быть достаточно, чтобы связь не рвалась, но и всё-таки не ранило, вот как думаешь?
Этот пара Я уверен в этом. Я думаю, что действительно просто количество с эн эм вот этих контактов и встреч можно сократить. Я от этого ничего не потеряю, наоборот, приобрету какое-то душевное равновесие и спокойствие, потому что я после таких, эм, э, вечеринок прихожу домой, <chuckles> прихожу к жене и говорю: "Слушай, как хорошо, что ты у меня есть. Ты такая классная, оказывается". <laughs> Я и та и та и так до этого это знал, но щас прям как будто бы вот убеждение такое у меня еще одно такое, допол дополнительный фактор мне такой, что какая ж ты у меня, м, классная. Вот. А а в целом, а, ты знаешь, а вот это вот состояние, я просто помню, что мы были все мечтателями. И мечтателем, по сути, остался 1 и я. И это, с одной стороны, наверное, логично, что все люди постепенно приходят к какому-то, ну, знаменателю в итоге, да? А с другой стороны, а, может быть, и неплохо, что й хотя бы 1 человек остался вот в таком состоянии. Да, это, на самом деле, может быть, и мое преимущество, и мне надо не переживать из-за этого, а ти а тихо радоваться, <chuckles> что я такой. <chuckles>
Понимаю. Да. <chuckles> Да. Понимаю. Точно. <chuckles> Да, и это очень к э, здорово, что, э, ты до сих пор можешь мечтать, и что ты реализовываешь, вот, тебе нравится. И как раз смысл часто рождается вот, э, и из такого, знаешь, из боли, и, а не из успеха. Именно вот как ты встретился и осознал, что, оказывается, мне крупно повезло и с женой, и вообще с тем, что я мечтатель. И вот как раз таки формируются такие новые ценности, новые направления и новые выборы. А, и вообще, м, я считаю, что у тебя всё получится, и я думаю, что не стоит обращать, да, внимание на своих друзей и лучше там двигаться вот самому дальше.
Мгм. Большое тебе спасибо. Это очень вдохновляющий разговор, и мне было очень-очень приятно с тобой пообщаться. Благодарю.
Удачи тебе, пожалуйста, и береги себя.